Mmm, nah waktu pas aku ke Bangkok tuh sebenarnya enggak terlalu ini Kak, enggak terlalu berbeda gitu Kak, dan mereka tuh juga ada, apa namanya, eee, pedes-pedes kayak gitu Kak. Tapi yang lucu adalah, suami aku tuh agak susah, eee, kalau makan tuh enggak pakai saus. Jadi tuh akhirnya kita bawa, jadi akhirnya dia bawa sendiri Kak saus, karena saus di Thailand kan beda ya Kak ya dengan saus di Indonesia. Saus di sana tuh, lebih encer dan enggak pedes gitu. Agak asem, malah cenderung asam gitu sausnya itu. Nah akhirnya dia bawa sendiri lah Kak bekal dari Indonesia, saus dari Indonesia. Karena menurut dia, aneh banget sih, kalau makan kayak pad thai tadi ya, aku bilang itu manis, dia itu pakai saus Kak akhirnya itu. Karena, enggak cocok sama rasanya, walaupun mungkin, merubah ya, merubah citra rasa kuliner lokal sendiri. Tapi daripada, enggak masuk, menurut dia, "Ah, udahlah sausin aja" akhirnya dipakein saus.
Oh jadi gimana tuh? <chuckles> Oh, iya. Oh. <chuckles> Iya iya. Heeh. I yang penting kemakan ya Kak. <chuckles>
Benar banget benar banget Kak, yang penting kemakan.
Jadi itu ya, eee, tipsnya juga bawa saus mungkin ya, atau, apa lah dari yang kita suka gitu ya Kak ya?
Iya betul. Suka sambal gitu kan, kalau memang suka pedas. Iya benar banget Kak.
Kalau Kakak sendiri kayak gitu juga enggak Kak?
Kalau aku sih lebih fleksibel Kak, enggak terlalu lebih masuk lah gitu, sama berbagai rasa dan makanan gitu yang justru agak itu tuh suami aku ya rada rewel, mhm.
Oh. Iya iya. <chuckles> Iya juga ya, seru banget nih Kak.
Iya.
Jadi apa ya, pokoknya, kulineran itu kalau jalan-jalan itu, sebisa mungkin harus nyobain makanan lokalnya gitu ya Kak ya?
Benar banget Kak, biar enggak sayang dan biar ada yang bisa diceritain gitu Kak dari perjalanan itu.
Iya sih, betul banget sih. Makasih banyak nih Kak sharing-sharing-nya. Sudah nyeritain pengalaman kulineran.
Sama-sama Kak. Semoga iya. <chuckles> Semoga informasi ini jadi bikin Kakak, "Aduh pengen kulineran nih akhirnya" kayak gitu. <laughs>
<chuckles> Wah iya nih, betul banget. Ada rekomendasi juga kan, kalo misalnya ke Bangkok, gitu kan.
Iya, betul betul. Oke deh kalau kayak gitu, makasih juga ya Kak sudah dengerin. Sampai jumpa.
Iya, sampai jumpa Kak.